لأ، باتضايق جدًا على فكرة. على فكرة هو الموضوع م بيتضايق أنا باتضايق منه، وهو بيتضايق منه. بس إحنا بنعملها مع بعض من باب المناكفة، إن إحنا نقعد نناكف في بعض وكده. أقول له: "طب والله لحارقه عليك، طب هو هيحصل في كذا." يقُل لي: "يا عم ما تحكيش، يا عم اسكت، <tsk> يا عم بقى ضيّعت مني ال ال ال الفيلم." أقُول له :"والله هو كده بقى." ييجي بقى بعدها لو أنا مثلًا شايف إن مسلسل، أو فيلم عايز اسمعه
آه. <giggles> آه. تقوم راددها له بقى، مدّي له.
أ آه. يرُد نقعد نرُد لبعض بقى. الحقيقة والله الموضوع بيبقى مُسلّي جدًا، وعلى الرغم إن زي ما باقول لك، هو ممكن يكون الموضوع يضايق شوية، بس <laughs> ب بيبقى في مرح يعني. آه. آه. يعني إحنا ب إمم.
آه. آه. بس أنتم بتاخدوها بحُب ما بينكم وما بين بع إن في حُب كده. طب في عمل فني رابطكم ببعض، يعني إن أنتم بتقعدوا تتفرّجوا عليه سوى؟ حتى لو كان قديم وكده، أو بيتكرر معاك وتقول له: "تعالَ نتفرّج على الفيلم الفُلاني ده تاني، و وتقعدوا تتفرّجوا مع بعض كده كل شوية على نفس المسلسل، أو الفيلم؟
آه. يعني كتير جدًا. يعني مش عايز أقول لك إن بالأخص الأفلام التُراثية، إحنا بنحبها في العموم. يعني ال يعني ممكن أقول له: "تعالَ نسمع مثلًا فيلم لإسماعيل ياسين، بحُكم إن هو فيلم كوميدي تُراثي." آآ يقول لي: "أوي، يالّا يا عم." يعني ال الأفلام إسماعيل ياسين بالأخص لو أنا وهو قعدنا نسمع فيها كل يوم
آه. آه. آه. بتحب الأفلام من إسماعيل ياسين القديمة دي كمان.
أوي، أوي كمان. مش عايز أقول لك إن لو أنا قعدت أنا وهو كل يوم نسمع فيها، مش هنزهق. ويعني يا أخي بيضحّك، بيضحك. يعني م أكون أنا لسه سامع المشهد
آه. بتحبوا الضحك مع بعض، والضحك الطبيعي م مش ما بتلاقيهوش دلوقتي.
لأ، لأ. ما فيش دلوقتي للأسف لأنه و وع وعايز أقول لك إن إسماعيل ياسين كان بيظهر كان بيحصل منه كده مواقف عَفويّة كده في التمثيل، ما تعرفش هل دي فعلًا هل دي حاجات حقيقية، والّا هل هو بيمثّل على كمّية الاحترافية اللي كان فيها، تحس إن لأ، ده ده فعلًا، ده ده واحد يعني بيحصل معاه الحاجات دي كده بالفعل، لإن ده مش تمثيل، ده ده واقع. ده ده الحاجات دي كلها متّاخدة عَفويّة.
إمم. آه. بتحس إنها يعني حاجات طالعة من القلب كده، تمثيل الواقع حاجة تحس إن شخصيته كده.